Olha, eu queria um conselho. Eu estou vivendo uma fase da minha vida que eu tenho me sentido muito cansada, muito exausta, com a carga de trabalho que eu tenho, tanto profissional quanto as tarefas de casa e também as atividades que eu tenho na igreja, né, que me tomam também bastante tempo, e eu estou com muita dificuldade de equilibrar tudo isso, sabe?
Entendi, isso é muito normal. Para que eu possa te ajudar de uma forma melhor, quais as responsabilidades são mais difíceis para que você possa delegar, por exemplo?
Olha, as mais difíceis, por incrível que pareça, são as tarefas de casa, né, as profissionais, eu a a o lado profissional, eu consigo delegar, eu consigo eh, criar uma agenda, né. E na igreja também, eu tenho uma agenda, né, eu sigo essa agenda. Às vezes, perco um pouquinho, né, que eu ex extrapolo ali na no atendimento das pessoas. Mas a tarefa de casa, realmente, eh, me desestabiliza, porque eu não consigo delegar
Entendi. S sim. E você tem alguma ajuda? Você tem ajuda para para essas tarefas em casa?
Não, não tenho. Então, assim, eu não consigo delegar, até tenho uma ajuda ou outra, né, do meu marido, do meu filho, mas, assim, é adolescente, meu marido trabalha quase o dia todo, chega cansado, então não dá para colocar mais essa atividade, né, ele me ajuda no que pode, às vezes fazer uma comida, às vezes lava uma louça, e isso já é uma ajuda, mas, ah, o o o pesado, o trabalho pesado fica para mim, né, e como eu já não já não gosto muito desse trabalho, né, não é algo que que eu me identifique muito, então acaba sendo mais pesado para mim.
Sim. Entendi. Com certeza. Entendi. Até para que possa ser um trabalho menos exaustivo para você, eh, diariamente, o que eu te aconselharia é fazer pausas curtas e ter e buscar ter uma rotina de sono, ter um horário para ir dormir, um horário mínimo, assim, para acordar, e aí, hum, eh, você planeja também, eh, o teu dia melhor, a tua rotina, você também tentar conversar com o teu filho e com o teu marido para fazer uma organização. Por mais que você arrume e limpe tudo, eh, você pode, eh, combinar com ele com eles 2 a a essa questão. "Ó, não quero isso fora do lugar, tente vamos tentar deixar a casa minimamente arrumada", até porque a casa estando com as coisas no lugar, fica muito mais fácil para você arrumar, limpar, organizar a casa durante a semana.
É, isso mesmo, na verdade, é isso que eu sinto. Eh, já é difícil conciliar tudo isso, e e acaba que eu termino de v de arrumar ou de limpar, e e eles acabam não conseguindo manter aquilo que eu fiz. Aí, me dá um sentimento, realmente, assim, de exaustão, porque eu tenho que refazer aquilo e, aí, é como se fosse um trabalho que não teve u um sucesso, uma finalização, é um trabalho sem fim e que eu tenho que ficar repetindo e, às vezes, é no mesmo segundo, 5 minutos depois já tá tudo bagunçado. E louça de novo ali Quer dizer, eu até tenho máquina, mas, eh, fica acumulado, né, pra eu colocar na máquina, enfim. Então, isso m me estressa bastante, sabe, essa falta de colaboração, de manutenção.
É um trabalho sem fim, né? Sem fim. Sim. E você Claro, claro, super normal. E você já já propôs a 1 deles ou aos 2, hã, organizar da seguinte forma: "Olha, ao invés de deixar aqui a louça exposta, vamos organizando na máquina. Vocês, olha, acabaram de comer, por mais que vocês não lavem a louça ou não arrumem tanto a casa, a louça vamos organizar na máquina. Então, quando tiver a máquina quase cheia, me avisem pra que a gente possa dar seguimento nas coisas". Você já pensou em fazer algo, assim?
É, não dessa forma como você está dizendo, que eu achei bastante interessante isso, né, que acaba deixando bastante claro, e bem objetivo, né, prático para eles compreenderem. Eh, o que eu faço na verdade eh, <clicks tongue> falar com eles: "Olha, colabora comigo, né, eu acabei de de arrumar, eu acabei de limpar, e eu preciso da colaboração de vocês para manutenção.". Eh, e é o que eu tenho feito, né, mas não tem rem resultado. Então, de repente, o que você falou, né, de de propor uma coisa mais prática, né, eh, mais objetiva, então, para eles saberem exatalmente, talvez funcione.
Sim. Talvez funcione. E também, sim, pelo que você está me passando, eu creio que também falta um pouco de imposição de limites da tua parte. Você colocar para eles, eh, por mais que eles não vão fazer certa tarefa, nenhum dos 2 se vão se comprometer a a fazer o que você está fazendo, você pode chegar e fazer uma espécie de reunião com eles e explicar: "Olha, por mais que que quem mande aqui nessa nesse ponto sou eu, eu quero que vocês façam dessa forma, até para me ajude no meu trabalho". Entende? "E aí fique mais fácil para mim". Por exemplo, você com o seu marido, provavelmente, no tempo livre dele, vocês gostam de passear, gostam de ir no cinema, ir no parque, correto? Então, você pode falar com o seu marido, "Olha, me ajude nisso aqui, faça dessa forma, para que fique mais fácil o meu trabalho diário, até para que a gente possa ir ao cinema no sábado, ou possa sair para jantar, ou fazer uma caminhada no no parque que a gente gosta".
Hum, entendo. Sim, exatamente, sim. Entendi, perfeito. É
Entendeu? Por por quê? Você vai colocar o seguinte: você vai deixar bem claro, "Ó, você vai me ajudar, e eu vou e nós, né, vamos aproveitar um bons momentos juntos, fazer coisas que nós dois gostamos". Com certeza, eles vão colaborar, eh, diariamente com você. Exato.
Bem mais, né, eh, porque porque aí também eles vão ter um propósito maior, né. "Olha, eu vou contribuir, porque vai s vai ser mais rápido também, e aí a gente vai ter esse tempo de descanso, esse tempo de lazer, né, de conexão", né, isso que você está falando faz bastante sentido, né, porque, aí, dá um senso de propósito para eles também, né. É,e e eu vou fazer isso com essa missão, né, com esse propósito de de manter, eh, esse equilíbrio familiar, né, eh, interessante isso que você falou, está abrindo a minha visão.
Exatamente. Com certeza, com certeza! Exatamente. Sim, e acaba também te Que bom, que bom! E acaba também reduzindo a culpa, a tua culpa, de <smacks lips> estar falhando, sabe, de estar faltando algo, e você vai conseguir equilibrar mais o teu dia a dia, tuas responsabilidades, eh, e vai fazer um trabalho muito melhor, e principalmente, vai ter um tempo de ócio com a tua família, o que é muito importante.
É verdade. E f e ficar mais tranquila para poder, não só descansar, mas poder trabalhar, né, focar nos meus projetos, nos meus sonhos, né, que acaba que, se eu focar muito só em tarefa de casa, tarefa de casa, vai acabar que eu vou não vou ter tempo de sonhar, não vou ter tempo de projetar a minha vida, fazer coisas novas, né, e e eu acho que é isso que que eu estou vivendo nesse momento, né. Eu acho que essa minha exaustão mental é de achar que que é isso que eu tenho que fazer, sabe, é trabalhar, é trabalhar em casa, enfim, eh, estar na igreja, atendendo pessoas, então é muita exigência externa, né, e eu acabo n
Exatamente. De fazer as coisas que você sonha Exato Exatamente, isso mesmo. É de certa forma sobrecarregada, não é verdade?
Sobrecarregada e não olhando para mim, né, eh, e aí mentalmente eu fico exausta, porque não me dá aquela já perco a alegria, né, de fazer as coisas com com prazer, né. E eu acho que é isso que está me incomodando, e e realmente o que você está falando, é colocar esses limites, né, É uma coisa que eu preciso aprender, é colocar limites, eh, pedir, ser objetiva ao pedir, eu acho que isso é interessante, que você falou para mim, também, acho que pode me ajudar, né. E E poder voltar a sonhar, né? Poder projetar a minha vida, caminhar, tocar em frente, realizar, ter projetos melhores Isso.
E é isso. Que bom, é importante. É, buscar os seus objetivos. Buscar os seus objetivos, os seus sonhos, você está super certa. Agora, eh, tente realmente melhorar essa comunicação com a sua família, impor os limites e explicar a eles, e e colocar dessa forma, como eu te falei anteriormente, vai fazer com que fique interessante a tua proposta na pra parte deles, entende? E aí eles vão, com certeza, passar a te ajudar.
Entendi, entendi. É, faz todo o sentido o que você está falando e eu acho que vai dar super certo. Porque eles gostam, né, de passear, eles gostam de de ter um lazer, né, gostam de estar de estar conosco, né. Meu filho, meu marido, a gente gosta de viajar, de passear, mas acaba que pelas esses afazeres todos a gente não consegue ter essa essa disponibilidade toda, né? E
Com certeza, isso é super normal.
É, e aí eu acho que, pronto, eh, melhorando essa comunicação, sendo mais clara, mais objetiva, eh, como você mesmo disse para mim, colocando esses limites eu acho que eu consigo melhores resultados, eu vou tentar, vou experimentar, e perceber, né, se esse é o caminho, né, se eu vou precisar ajustar algumas coisas ali, na frente, se não funcionar essa comunicação, repensar em outras, né, de alg
Exatamente. E e em alguns momentos, não precisa ser como o seu marido às vezes fica cansado durante a semana, mas por exemplo, vai que no sábado ele está um pouco mais folgado ou até no domingo, peça uma ajuda, tanto do teu filho como do do marido, até para que você possa poder descansar um pouco, possa fazer outra outras atividades, né, pensar mais em você. Por exemplo, se você quiser ir em uma academia, em uma aula de dança, fazer uma uma caminhada, e isso é muito importante.
É verdade, isso faz muito bem para saúde mental, né, física, e eu estou precisando realmente muito disso, olhar para o meu físico, para minha mente, para as minhas emoções, eh, e eu acho que seguindo esse caminho, fazendo esses testes, né, que você está me orientando, eu acho que eu posso, de fato, ter ótimos resultados, e, se não for aí, a gente vai ajustando, né, vai ajustando e melhorando cada vez mais, até eu chegar nesse meu objetivo aí.
Com certeza. Com certeza. É isso mesmo, é isso mesmo. Converse com a família, ajuste as coisas para que fique da melhor forma para você e fique confortável para todo mundo.
É, olha eu estou adorei, adorei suas dicas, seus conselhos, eu vou aplicar, e eu tenho certeza que vai dar tudo certo, muito obrigada, tá.
Fico muito feliz em te ajudar, precisando, estou sempre aqui.